Hemen anlatayım. Şimdi, evet, evden çalışıyor ve, işte, erken kalkıyor. Benim, aslında bir çalışma saatim yok, ama ben de, onunla birlikte kalkıyorum. Çünkü partneriminki, hani, şey böyle, işte, sürekli toplantılara girdiği, bir şekilde online, aktif olması gereken bir yer ya: çevrim içi. O yüzden, şey yapamıyor, yani, belli boşlukları var. Orada kahvaltı yapacak, orada öğle yemeği yiyecek gibi. Eee, yemezse de, yani başka vakti yok o yüzden. Hani, ben birazcık yemek saatlerimi, işte uyanışımı, eee, ona göre ayarlıyorum, ki bu bana iyi geliyor. Yani ben, erken kalkmasam, hani, o da kendi kahvaltılık gevreğini koyar, en kötü yapar ama, hem ben onunla bir şeyler yapmak, yemek yemekten falan hoşlanıyorum, hem de erken kalkmama vesile oluyor. Yoksa, dediğin gibi, benim önceden, hani, belli bir rutinim vardı. Sabah 06.30'da kalkıyordum. Her ne kadar hiç sevmesem de, gerçekten günümü, eee, hani her alanda, aslında doldurmuş hissedebiliyordum. Erken başlayınca iyi oluyor. O yüzden
Evet. Hımm. Hı hı. Evet. Şimdi kaçta kalkıyorsun? O, hani erken?
Eee, şimdi 08.30 yani, o kadar erken değil tabii ki, ama, hani, güzel bir saatte uyandığımızı düşünüyorum. sekiz buçukta kalkmış oluyorum yataktan. Eee, işte, bir, hani, kahvaltısı onun 09.00'da kahvaltı molası. O yüzden, bir şey hazırlayacaksam, giriyorum. Yoksa, hani, şey de olabiliyor işte, bir sabah duşumu alıp, eee, şey de, öyle de güne başlayabiliyorum. Hani, 09.00'da biz kahvaltı ediyoruz. 09.30'a kadar, 09.40'a kadar falan. Eee, sonra işte mutfağın toplanması vs. herhâlde bir, 10.00'a doğru çıkabiliyorum diyebilirim, mutfaktan. Eee, yani, şeyi sevmiyorum, böyle, bulaşık bir yerde kalsın, hadi sonra yaparım falan gibi bir şey de sevmiyorum. Bir de, öyle bir tarafım da var maalesef. E, 10.00'dan eee, 11.00'e kadar bir boşluğum var. Eee, 11.00'de de şeyim başlıyor, çevrim içi, yine İspanyolca dersim başlıyor. O 1 saatte genelde şey yapıyorum, çalışmak çalışmaya başlıyorum. En azından 1-2 proje yapabileceğim bir, eee, zaman aralığı oluyor benim için. Eee, o yüzden bilgisayarın başına geçip yapıyorum. Eee
Hı hı, tamam. Lütfen. Hı hı. Evet. Hı hı. Tamam. Hımm. Bu Bu para kazandığın işten, bahsediyorsun değil mi? Yani saat 10.00'la 11.00 arası, eee, mesai, kendi mesaini başlatmış oluyorsun, ama 11.00'de tamamlıyorsun. Bu hafta içi her gün mü?
Eee, aynen, aynen. Hı hı. Doğru.